Mình á thì mình chỉ cho bạn một số cách như sau nha. Nhưng mà có một cái mình phải nói trước với bạn á, là thiệt ra thì cái vấn đề này á, nói nó khó thì nó cũng không quá khó đâu, nhưng mà rõ ràng là nó hông có dễ tí nào, nếu mà dễ quá thì bạn đâu có tìm tới mình, đúng hông? Đấy, thì nói chung á là phải chú ý một xíu về một số cái thì mới có thể, gọi là, hiệu quả trong cái việc mà nói chuyện với sếp về việc thăng tiến này được, ha. Thì cái đầu tiên á là phải, àm, có một cái cái cái cái cái cái cách thức như vầy nè, đó là bạn phải có một cái cách để mà à hả, thay vì mà bạn hỏi là "Em làm có tốt hông?" Hay là à hả, ờ, mấy cái câu tương tự như vậy, thì bạn sẽ phải chuẩn bị một cái cái câu hỏi nó, dạng, nó xịn hơn một xíu, nó nó, gọi là, một cái kỹ thuật nó nó nó cao hơn một xíu, đó là "À, để mà đạt được cái vị trí tiếp theo nè, thì á là anh thấy em cần phải cải thiện cái kỹ năng nào m mà hiện tại á là em, ơ, chưa có làm được tốt?" Hay là "Dù là tốt rồi nhưng vẫn muốn tốt hơn?" Dạng như vậy. Đó, thì, ờ, bạn hãy hỏi một cái cách là, kiểu, nó nó nó nó hơi hơi hơi, kiểu, có cái có cái cái mồi mồi vào cái việc là để mà đạt được vị trí tiếp theo đó, đó, kiểu như vậy, để mà đạt được vị trí bạn muốn á. Thì như vậy, thì á cái cái này sẽ đưa sếp bạn vào cái góc độ là đang nếu mà trả lời sẽ phải trả lời về cái việc mà nếu như mà bạn đàm đủ những cái kỹ năng đó thì bạn sẽ được lên cái cấp độ đó. Đó, đúng hông, đúng hông? Đó, ừm.
Ờ, nhờ bạn. Ừm. Ừm, vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Mình nhờ bạn nha. À. Ồ, vậy hả bạn? Nó là cái gì á? Ừm. À! Ồ, hay quá! Ừm, hay nha, hay nha, ừm. À, đúng rồi, đúng rồi, hay quá, hay quá. Ừm, vậy là mình sẽ, a, làm theo cách của bạn. Được, mình thấy hay á, mình chưa bao giờ nghĩ tới luôn, tại vì cũng có thể là do bạn nói là mối quan hệ của mình với sếp khá là cởi mở, bởi vì mình tụi mình làm việc với nhau thường xuyên nên là mình hổng có nghĩ đến cái việc là mình phải, à, khéo léo mình hỏi, mình cứ hỏi thẳng thôi à, mà như vậy thì nó cũng hông có được, đúng hông? Ừm, dù sao cũng là sếp với nhân viên thì cũng phải có khoảng cách ha? Ngoài ra còn cách nào hông bạn?
Ô kê, thì, à, bạn thấy cách vậy được hông? Ừm. Ừm. Ờ.